Ừm, thì thông thường ấy, mình nhận biết được cái thời tiết thay đổi thông qua cái màu sắc ở trên bầu trời là đầu tiên này. Ví dụ như là, ừm, bầu trời mà tự nhiên là đang xanh xanh xanh xanh, a, mướt như thế này xong tự nhiên, cái, nó đen thủi lùi là biết là sắp mưa rồi đó. Ờ, thứ hai là mình nhìn những con động vật ở xung quanh mình, ví dụ như là ông bà có câu mà chuồn chuồn mây thấp thì mưa gì đó, là nhìn thấy mấy con chuồn chuồn mà nó bay thấp, là những cái con côn trùng là nó chuẩn bị nó bay về tổ là chắc chắn là thời tiết đây là sắp mưa, sắp bão rồi nè. Ờ, hoặc là, ừm, ờ, đấy thì hoa mà nhìn, ờ, ờ, hoặc là nhìn cây cối chẳng hạn, cây cối mà nó ừ, nó đang, ơ, đang đang tươi tốt rồi xong tự nhiên, cái, nó héo úa là lúc đấy là thiên tai ập tới rồi.
Ừm. Là giấc mơ, đúng hông? À, đúng rồi. <laughs> Ừm. À, nhìn cây cối. Ừm.